जी देखिए अ, मैं मेरा पेशे से संबंधित कुछ परेशानियों से जूझ रहा हूँ इस समय। तो अ, दरअसल मैं अ, नौकरी पेशा हूँ और कई सालों से 1 ही फ़ील्ड में जॉब कर रहा हूँ। तो करीब 8-9 साल का अनुभव भी रखता हूँ लेकिन हाल-फिलहाल की ही बात है कि पिछले 3 स अ, 2 साल पहले मैंने एक नई कंपनी जॉइन की और यहाँ पर जो, वातावरण है जो एनवायरनमेंट है वर्क कल्चर है। कहीं न कहीं वो एक समस्या का सबब बना हुआ है मेरे लिए। तो कह अभी 2 साल, हो गए मुझे इस जॉब में लेकिन फिर भी मैं अपने आप को ऐसा लगता है कि ढाल नहीं पाया हूँ वातावरण के हिसाब से। या फिर जो मेरे सहकर्मी हैं या जो कंपनी का कल्चर है शायद वो मेरे लिए बना ही नहीं है। ऐसा लगता है। तो बड़ी समस्या हो जाती है। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि ये खींच-तान हो रही है आ, 2 व्यक्तियों के बीच में जहाँ कम कंपनी का कल्चर और मेरे बीच परस्पर, एक खींच-तान हो सकती है ऐसा समझ सकते हैं। जिसके कारण मुझे मैं कभी-कभी बोझिल महसूस करता हूँ। कभी-कभी खुद को अ, मेरा जो होता है ना कि अ, खुद को ऐसा लगता है कि बहुत दबाव में हूँ। स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो ऐसी समस्या में कहीं न कहीं तनावग्रस्त पर्सनली ल मुझे लगता है कि मैं मेरे ना सिर्फ़ नौकरी से, परेशान हूँ बल्कि जो संबंध होते हैं, नौकरियों में कुछ मित्र भी होते हैं तो उनसे भी ऐसा लगता है कि, कहीं न कहीं बड़ा गहरा अ, मुश्किल पैदा हो रही है, संबंधों में, आपसी संबंधों में बड़ी खराब खटास सी मह महसूस होती है। तो इस समस्या का कुछ निवारण करने के लिए मैं अ, चाहता हूँ कि आपसे बात कर पाऊँ।
जी। जी। हाँ जी। जी। अ, बिल्कुल, देखिए मैं समझ पा रहा हूँ कि कहीं न कहीं अ, आप बहुत सारी चीज़ों से शायद जूझ रहे हैं। ख़ास तौर से, जब आप नए परिवेश में काम करने पहुँचे हैं, शायद वहाँ का वातावरण अ, आपको थोड़ा ज़्यादा ही अ, प परेशानी अ, ग्रसित लग रहा है। अ, हालाँकि हम सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि अ, किस तरीके के कामकाजी अ, जो आपकी दिनचर्या है, उसमें आप हैं? किस तरीके का काम आप करते हैं? जो आपने कहा कि आपने अ, प एक कंपनी बदली आपने, 2 साल हो चुके हैं। अ, किस तरीके का काम है आपका?
जी। जी, पेशे से मैं एक पायलट हूँ और पिछले मुझे जो अनुभव अगर बताऊँ तो मैं 8-9 साल का अनुभव रहा है मेरा। और पिछले 2 साल पहले ही मैं विदेश की एक कंपनी में मैंने दुबई में हूँ इस समय और यहाँ की फ्लाई एमिरेट्स में काम कर रहा हूँ। लेकिन देखिए अ, यहाँ मुझे एक चीज़ समझ आती है कि जो मेरी आमदनी है, वो तो अच्छी है। लेकिन परिवार परिवार का भी है कि ये परिवार भी साथ में नहीं है इस वक़्त, बहुत दूर है, भारत में है परिवार। और जो मेरे ये नौकरी के चलते, कहीं न कहीं अलग-अलग देशों के अलग-अलग लोग यहाँ हैं, लेकिन आपस में न जो कल्चर है, वो मुझे लगता है कि ऐसा है कि अ, ज़हरीला कल्चर आप समझ सकते हैं। यानी कि अ, जिसे टॉक्सिक कहते हैं, भाब अब इब इंग अंग्रेज़ी भाषा में। तो क्योंकि यहाँ पर जैसे एक-दूसरे की रिपोर्टिंग करना शुरू कर देते हैं लोग बैक में ब पीठ पीठ-पीछे कि किसी ने रिपोर्ट कर दिया कुछ और फिर वो एक बड़ा सबब बन जाता है अ, अ, कंपनी का कंपनी उसके बारे में फिर पूछताछ करती है। तो ये जो वातावरण है, कहीं न कहीं सूट नहीं हो रहा है मुझे तो बिल्कुल भी।
जी। जी। जी, मैं समझ पा रहा हूँ कि कहीं न कहीं अ, जो लोग आपके साथ हैं जो आपके सहकर्मी हैं शायद उनके साथ सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। शायद उनके साथ एक अच्छा माहौल अ, जो है, नहीं बन पा रहा है और इसलिए आप कहीं न कहीं इतना ज़्यादा अ, निराशाजनक महसूस कर रहे हैं। हालाँकि, मुझे ये ज़रूर बताइए कि अ, ये जो नया कामकाजी माहौल है, या ये जो वातावरण जिसमें आप अभी काम कर रहे हैं इसमें आपको सबसे ज़्यादा अलग क्या लगता है? अ, लोग आपको अलग लगते हैं? या आपको लगता है कि नियम-कायदे यहाँ पर अ, बहुत सख़्त हैं या अलग तरीके के हैं? काम करने का तरीका अलग लगता है? या फिर कुछ और ऐसी चीज़ें हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं?
जी। हुँ, हुँ। अ, जी देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो लोग हैं, अ, कामकाजी जो मेरे सह का क दूसरे सहकर्मी हैं, कहीं न कहीं अ, अलग-अलग कल्चर के हैं, यानी अलग-अलग देशों के हैं। तो यह भी अच्छा है कि चलिए, कई चीज़ सीखने को मिलती हैं उनसे अलग-अलग देशों के बारे में, अलग-अलग कल्चर के बारे में। लेकिन क्योंकि कंपनी के कुछ रूल्स ऐसे हैं कि अगर कोई भी छोटी या बड़ी व अ, कोई छोटी-बड़ी छोटी-सी बात भी हो जाएगी ना, अगर मान लीजिए, तो रिपोर्ट कर देते हैं कि चलिए फ़ॉर्म भर दिया अ, ई ईमेल कर दिया कंपनी को और एनोनिमस ईमेल करना भी कंपनी की पॉलिसी है कि एनोनिमस ईमेल भी कर सकते हैं आप, यानी अज्ञात ईमेल। अब वो ईमेल किस व्यक्ति ने लिखा और किस बारे में लिखा वो भी पता नहीं चलता है। लेकिन एक तरह से अ, नौकरी के भई य ये हो जाता है कि हमें जवाबदेही बन जाती है। अगर मान लीजिए मैं एक उदाहरण देता हूँ कि अ, मैं अ, दुबई से मैंने फ़्लाइट की, ऑकलैंड में लैंडिंग की और वहाँ पर लैंडिंग थोड़ी-सी अ, जिसे कहते हैं ना थोड़ा-सा मान लीजिए लैंडिंग करते हुए थोड़ा-सा झटका लग गया। तो भले ही वो सेफ़ कैटेगरी की लैंडिंग ही होती है, लेकिन अगर किसी गेस्ट ने ईमेल किया कंपनी को कि, “भई आपके पायलट्स ने हमें हिला दिया लैंडिंग में, थोड़ा-सा दचका लगा,” तो वो कंपनी हमसे उल्टा सवाल पढ़ेगी कि, "भई क्या हुआ था?" आपका पूरा चेक करेंगे पहले तो वो। कि व डाटा निकालेंगे अ, कि अ, लैंडिंग की जो क्षमता थी, वो किस क्षमता की लैंडिंग हुई थी? उसका जि अ, जि जि अ, समझिए एक टेक्निकल चीज़ है वैसे ये तो। लेकिन हाँ, फिर हमसे सवाल पूछा जाएगा कि, "क्या हुआ था? हव आपके ख़िलाफ़ एक वो, कंप्लेंट आई है।" तो देखिए, ये पायलट होते हुए मेरा काम है सेफ़ लैंडिंग करना सेफ़ टेक ऑफ़ और सेफ़ लैंडिंग करना। अब लैंडिंग में अ, बहुत ही डायनामिक सिचुएशन होती है कभी कहीं का मौसम क्या है, कहीं का प्रेशर क्या है। तो जहाज़ अगर थोड़ा-सा हिलता हुआ अगर लैंड करता है, तो लेकिन वो विद विद इन उस लिमिटेशंस में है कि आप बिल्कुल सेफ़ लैंडिंग हुई है। और कहीं भी अ, एक पायलट यही चाहता है कि सेफ़ लैंडिंग हो, सब सकुशल घर ज वापस जाए। लेकिन कंपनी अगर इस तरह से सवाल पूछ रही है कि आपने क्या किया और हर चीज़ पे मतलब 10 दिन बाद ईमेल आके प आता है कि आपने इस लैंडिंग में क्या हुआ था? तो अब भई, वो 10 दिन बाद मुझे क्या याद है? मुझे, म मुझे तो हर दिन 2 लैंडिंग करनी पड़ रही हैं। कभी, क कभी एक दि– 6 दिन में लगातार काम होता है। 1 दिन का ऑफ़ मिलता है, 2 दिन का ऑफ़ मिलता है, तो भूल जाते हैं पिछली लैंडिंग के बारे में। तो इस तरह का अगर कल्चर रखेंगे जहाँ पर जवाबदेही इतनी ज़्यादा हो जाती है, तो कहीं न कहीं अ, मुझे लगता है कि पर्सनली मुझे फ़ील करता हूँ कि बहुत प्रेशर आ जाता है ख़ुद के ऊपर।
हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ कि कहीं न कहीं इस तरीके की ये जो अ, शिकायत प्रणाली है, जिसका कि अभी आपने ज़िक्र किया है, ये अ, वाक़ई में थोड़ी अ, ज़्यादा ही अ, कहीं न कहीं चिंता का कारण बनती है। कहीं न कहीं परेशानी का कारण भी बन रही है और जैसे कि आपने बताया है, तो बिल्कुल समझ पा रहे हैं कि ये कहीं न कहीं मानसिक तौर पर भी आपको परेशान अ, जो है वो महसूस करा रही है। लेकिन मुझे ये बताइए देखिए, आपने कहा कि आप अ अ, एक अ, विदेशी एयरलाइन के लिए आप कहीं न कहीं देखिए अ, काम कर रहे हैं, आप पायलट हैं उसमें। अ, आपको क्या लगता है कि क इस तरीके की ये जो चीज़ें हैं, क्या ये जानबूझ के की जा रही हैं? ये जो शिकायतें हैं, ये जानबूझ के हो रही हैं? या फिर आपको लगता है कि अ, शायद अ, ब कुछ अ, हुआ होगा उस वजह से? या फिर कहीं न कहीं लोग यूँ क्योंकि देखिए, कल्चरल डिफ़रेंसेज़ भी बहुत होते हैं, अलग-अलग तरह के लोग होते हैं। आपको लगता है, क्या इसका ये भी कारण है आपके लिए?
बिल्कुल। हाँ, हाँ। वो तो है। जी देखिए, मुझे लगता है ना कि जितना अनुभव मैंने रखा एयरलाइन्स जॉब में, तो मैं ये जानता हूँ कि आजकल जो लोग हैं, उनके लिए सोशल मीडिया के तरीके से आ, किसी भी एयरलाइन को या कोई भी आप च अ, किसी भी पेशे की बात कर लें, तो व जैसे कहते हैं न कि अ, बुराई करना बड़ा आसान है सोशल मीडिया के ज़रिए और छोटी-सी कोई भी समस्या हुई, तुरंत ही अ, लोग अ, या तो बुराई कर देते हैं, या फिर कंप्लेन कर देते हैं। और ये एविएशन में बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा कि अलग-अलग तरह के लोग ट्रैवल करते हैं। उफ़, अ "एमिरेट्स" की बात करूँ, तो यहाँ पर, ना सिर्फ़ जिसे कहते हैं न कि इकोनॉमी क्लास होती है, बल्कि बिज़नेस क्लास भी होती है, फ़र्स्ट क्लास भी होती है। तो जो लोग बिज़नेस क्लास में सफ़र कर रहे होते हैं, अकसर मैंने देखा है कि बाड़ बड़े ही इस तरह के होते हैं कि उनकी होती है ना कि सोच बहुत वैसी होती है कि "नहीं, मुझे इक चाहिए तो बिल्कुल 100%, 100 एंड 2 200% मुझे अच्छा चाहिए हर चीज़। तो बहुत ही चूज़ी होते हैं इस मामले में। तो उनके ज़रिये मैंने बहुत देखा है कि वो लो जो गेस्ट होते हैं, जो बिज़नेस क्लास में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो कंप्लेन अत्यधिक उन्हीं से मिलती है। यानी कि अगर 10 में से देखा जाए, तो 10 में से बिज़नेस क्लास सिर्फ़ 10% सीटें ही होती हैं बिज़नेस क्लास की, लेकिन अ, 10 में से 6 या 7 कंप्लेंटस बिज़नेस क्लास वालों से ही आती हैं।
जी। जी। जी। हाँ। जी, मैं समझ पा रहा हूँ, कहीं न कहीं ये अ, अ, वाक़ई में देखिए चिंता का कारण तो है। कहीं न कहीं अ, ये चीज़ें जो हैं, वो आपको आपके जो रेगुलर कामकाजी जो जीवन है, उसमें अ, कहीं न कहीं देखिए परेशानियाँ भी महसूस करा सकती है। आपका जो मोटिवेशन है, उसको भी कम कर सकती है, हम ये महसूस कर पा रहे हैं। अ, तो जी देखिए जि जिस तरीके से आपने अपनी पूरी परिस्थिति बताई है, उससे मेरा सुझाव देखिए आपको यही रहेगा कि अ, सबसे पहले तो देखिए जो भी कंप्लेंट्स आती हैं, आप उनको देखिए पर्सनल लेवल पर मत लीजिए क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप पर्सनली चीजों से हिट होने लगते हैं तो प्रोफ़ेशनलिज़्म खराब हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप ये कोशिश करिए क्योंकि एक कम्प्लेन्ट के पीछे, जैसा कि अभी आपने भी कहा कि बहुत सी चीज़ें होती हैं और जो सोशल मीडिया डायनामिक्स हैं, वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं इन सभी चीज़ों में। तो आपका जो क्रू है, आप उनके साथ एक ओपन डिस्कशन रखिए। आप उनके साथ एक खुला संवाद बना करके रखिए ताकि अ, ये मॉनिटरिंग आसान हो सके कि क्या वाक़ई में अ, उस दिन वाक़ई ऐसी कोई परिस्थिति थी या फिर ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो हाइप बनाने का तरीका होता है, उसकी वजह से कम्प्लेन्ट आई है। तो इससे आपको भी काफ़ी आ आसानी रहेगी, और आपका माइंडसेट भी कहीं न कहीं देखिए सही बना रहेगा। इसके साथ, जो भी कम्प्लेन्ट देखिए आती है, आप उसका खुद भी एक रिकॉर्ड रखिए। ताकि कई बार क्या होता है कि एक पैटर्न समझ में आ जाता है कि ऐसा तो नहीं, कोई पैटर्न के तौर पर जो है अ, जैसे कि आपने कहा कि आप किसी जगह तक जब लैंडिंग कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि शायद कोई पैटर्न वाक़ई में निकल आए। तो इसकी वजह से समझना काफ़ी आसान हो जाता है आपके लिए भी और शायद आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए भी। और दूसरा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, देखिए क्रू के साथ हमेशा एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाकर के रखिए, ताकि आपको भी क्योंकि कहीं न कहीं वही आपके फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मर्स होते हैं। आपको उन्हीं से सबसे पहले पता चलता है कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। तो उनसे अ, ऑनिस्ट फ़ीडबैक लेने की एक आदत आप ज़रूर बनाइये, ताकि जो क्लैरिटी है, वो बिल्कुल भी अवॉइड ना हो। और ब दूसरा, देखिए मेरा इसमें ये भी रहेगा कि अ, जब भी कम्प्लेन्ट आती है, तो अ, डिफेंसिव टोन के बजाय आप मैनेजमेंट से भी खुलकर बातचीत करिए। खुलकर अपनी अ, चीज़ों को बताइए और अगर कोई पैटर्न आपको इसमें दिखता है कि, "अरे, ये तो रोज़ का हो गया है या ऐसा हमेशा होता आया है।" तो उन चीज़ों को भी कहीं न कहीं बहुत ही अच्छे से अ, प्रेज़ेंट करिए उनके सामने फैक्ट्स के साथ, बहुत काम नेचर के साथ। डिफ़ेंसिव या एग्रेसिव हो करके के बिल्कुल भी मत करिए क्योंकि पहली चीज़ आप एक अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस के साथ काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़, आप रह भी देखिए विदेश में रहे हैं, तो इन चीजों को भी कहीं न कहीं ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और अगर आपको लगता है कि कहीं न कहीं देखिए आपकी इमेज पर भी इस चीज़ को लेकर खतरा बन रहा है, तो कहीं न कहीं देखिए अ, प्रोफ़ेशनल बिहेवियर हमेशा बना कर के रखें।
जी। सही बात है। जी। अच्छा। ठीक है। बिल्कुल। ज़रूर। समझ रहा हूँ। जी, ज़रूर। देखिए, आपकी अ, बहुत ही अच्छी आपने सुझाव दिए हैं मुझे। मैं ज़रूर ध्यान रखूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।
जी, अच्छा लगा और उम्मीद है कि आपके ये काम में आएँगी मेरी सारी सलाह और ध्यान रखें, मैं हमेशा यहीं हूँ, जब भी आवश्यकता हो।